Gần đây á, em gái của mình á, về ở chung với mình. Mà khi nó ở chung á, cái công việc của nó làm ở nhà á, cứ đòi hỏi á là lúc nào nó cũng phải mở âm thanh lớn, rồi chỉnh cái này chỉnh cái kia á. Cái mình cũng làm việc ở nhà luôn, mà nó làm kiểu như vậy cái ảnh hưởng tới công việc của mình, mình chẳng có tập trung được gì hết. Mà, ừm, ừm, nhiều khi á nói nó thì cũng tội tại vì công việc của nó, nó đâu có thay đổi được đâu. Mà họ một trong hai đứa thì cũng phải đi kiếm cái cái chỗ khác để làm. Mà nó đi ra ngoài, ờ, cà phê thì đâu có được đâu, đâu có dùng loa, đâu có mở âm thanh lên chỉnh cái này cái kia được. Cái bây giờ á, mình làm ở nhà mình thấy hổng có yên tĩnh được. Mà mình cũng cố gắng á là mua mấy cái miếng cách âm này nọ, cách cái phòng mình ra, nhưng mà lâu lâu á nó vẫn cứ, kiểu như, có những cái âm thanh ồn á, cái mình giật mình rồi, kiểu như, mình mất tập trung á. Cái thành ra cái công việc gần đây mình cảm giác bị gián đoạn làm mình khó chịu quá à. Nên là bây giờ hổng biết có cái cách nào á, để giúp cho mình tập trung hơn khi mà làm việc ở nhà hông ta?
Ừm. Vâng, mình Ừm, cũng khó ha. Ô kê, mình hiểu cái, a, giống như là, cái hoàn cảnh của bạn. Ơ, tức là, à, giống như là, giờ bạn rất là muốn cái không gian yên tĩnh để làm việc, nhưng mà, ừm, người nhà thì cũng, ơ, giống như là, tạo cái tiếng ồn khiến cho bạn không có tập trung được. À, vậy bạn ơi, thì, ờ, không biết là cái cái thời gian mà bạn cần yên tĩnh ở trong ngày là cái giờ nào? Nó có cố định hông bạn?
Ừm, đúng rồi. Thật ra thì công việc của mình thì cũng không có cố định, cũng linh hoạt nhưng mà đôi khi trong ngày mình vẫn phải có vài tiếng đồng hồ mình làm việc mà. Mà nhiều khi nói chuyện điện thoại hay là cái gì cũng cũng nghe cái tiếng âm thanh của nó đó, rồi đang ngồi làm việc cái tự nhiên cái có những cái âm thanh nó bật lên để nó chỉnh này chỉnh kia á. Mà nó thì cũng là công việc của nó, tính chất công việc của nó bây giờ mình đâu có làm sao mà nói nó được hoặc là, ờ, nói nó thì nó cũng phải dọn ra ngoài ở. Cái mình cũng chưa biết làm sao, mình cứ im lặng mình coi thử coi mình có chịu được hông. Còn những cái công việc nào mà mình thật sự mà làm được buổi tối á, thì ngoài giờ làm việc của nó thì mình đã làm rồi nhưng mà còn trong giờ làm việc, tương tác nói chuyện với người này, người kia mình đâu có đổi giờ được đâu bạn. Khổ vậy ấy chứ.
Rồi. Mình hiểu. Ừm, tức là bây giờ á là cái, a, cái công việc của bạn á thì, à, ý là bị tác động bởi cái âm thanh khác, tức là em gái của bạn, thì không biết là ngoài cái âm thanh đó ra á thì, à, còn những cái âm thanh tiếng ồn nào khác nữa hông bạn?
Ừm, đúng rồi. Nó là chủ yếu thôi còn mấy cái âm thanh tiếng ồn kia lâu lâu mới có. Ví dụ như hàng xóm khoan đục hay này kia đó, mấy cái đó lâu lâu mới có nó cũng hổng ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà cái cái quan trọng là bây giờ cái cái tính chất công việc, ờ, của nó làm nó liên quan tới âm thanh á, nó phải chỉnh này chỉnh kia. Bây giờ có những lúc thì nó chỉnh tai nghe, có những lúc là nó phải chỉnh nó phải dùng loa, đó, nên là cứ lâu lâu cái mình mất đi cái sự yên tĩnh, cái mình hổng có làm việc, tập trung được. Mà mình thấy bạn bè của mình nhiều khi ra cà phê là làm việc bình thường nha, mà sao mình ra cà phê mình làm hổng được. Mình là phải yên tĩnh mình mới làm được, chứ có âm thanh hay có người qua lại mình làm hổng được. Khổ vậy chứ.
Rồi. Ừm. Ừm. Mình hiểu rồi nha. Giống như là, cái cảm giác của bạn nhưng, a, nhưng mà bạn ơi, tức là bạn có, ưm, trước giờ bạn từng có trao đổi với em gái về cái cái việc mà thay đổi lịch chưa?
Ừm. Nhiều khi mình nói chuyện với em gái mình rồi, ờ, thay đổi cái lịch, nhưng mà nó nói á là nó làm chung nhóm với mấy đứa bạn khác, thì cũng phải vì lịch của người ta nữa mới làm chung. Tức là lúc cái giai đoạn đó là nó ở c cái giờ làm việc của nó là nó làm đội nhóm của nó có mấy người làm nữa, thì nó phải làm chung với họ, chung giờ thì tiện liên lạc, trao đổi, chứ mà làm khác múi giờ thì khó. Đó, xong rồi nó bảo là lâu lâu nó dùng tai nghe nhiều hơn, nó nói dùng tai nghe nghe bị nổ não, nghe nghe to lắm, nghe hổng có tốt tốt cho tai. Cho nên lâu lâu nó phải mở loa ngoài mới được. Đó.
OK. Rồi, mình hiểu rồi, tức là người em gái của bạn cũng làm việc và có khi, ơ, nghe tai nghe nhiều quá là không tốt, thì đúng là không tốt thật, nhưng mà như cái việc, ờ, mở loa ngoài thì lại ảnh hưởng tới cái công việc của bạn. Ừm, như nhưng mà trong nhà bạn á, thì có cái phòng nào kín mà bạn có thể là, giống như là, thiết kế được cái không gian yên tĩnh hông?
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, thì đó! Thật ra là có 2 phòng đó, nhưng mà thiết kế thì mình cũng chỉ đóng cửa lại rồi mình nè cho cách âm, ờ, phần nào thôi, chớ chớ không cách âm được hoàn toàn được đâu bạn ơi.
Rồi, mình hiểu. Ừm, ừm, cái trường hợp của bạn á thì, ờ, nếu mà bạn có khả năng về tài chính á, thì bạn có thể là trang bị những cái, ơ, tấm, ơ, cách âm á. Tại vì á khi mà, ừm, trong nhà nếu mà bạn để giống như bình thường à, đúng rồi, nếu như bạn để giống như bình thường á thì, ờ, ừm, cái ng cái người, à, là cái người mà xây dựng cái ngôi nhà đó, thì họ không có thiết kế cách âm cho bạn đâu. Tức là khi mà bạn muốn cái không gian yên tĩnh á, thì bạn có thể là thiết kế một cái góc nhỏ riêng nào đó, một cái căn phòng, ừm, kín mà nó, giống như là, nó có sẵn đó, có sẵn cái không gian kín rồi, nhưng mà nó không cách âm được tốt, thì bây giờ là bạn chỉ cần là trang bị thêm cái miếng cách cách âm á, bạn, a, che
Ừm. Quấn cách âm hả? Ừm. Đúng rồi. Ừ. Nhưng m Miếng cách âm mà nó có tốn tiền hông bạn?
Ừm, thì, ờ, lúc nãy mình nói đó, nó tức là cái phương pháp này á, thì nó có, giống như là, tiêu hao về tài chính á, tức là bạn có khả năng về tài chính thì bạn có thể là trang bị những cái miếng cách âm. Thì những cái miếng cách âm này á, thì bạn che đi những cái, ơ, ưm, cái tường nè, những cái, a, chỗ mà nó có thể là lọt được âm thanh vào bên trong đó. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, nếu mà bạn
Che hết cái tường luôn á hả? Trời, chắc cái đó làm hổng được đâu bạn ơi! Che hết cái tường xong nhiều lắm, 4 bức tường nhiều lắm! Trời, làm sao mà làm được. <laughs>
Ừm, ừ. Ừm, thì đó, mình đa đang, a, đưa ra giải pháp cho bạn lựa chọn đó. Ừm, tức là bạn, à, có khả năng về tài chính thì bạn làm cách đó. Ừm, còn nếu không á thì, à, cái việc, ờ, thương lượng với em gái mà không có thay đổi được cái lịch á, thì, à, những cái lúc mà bạn, giống như là, em gái bạn mở loa á, thì, ờ, thì lúc đó là thì bạn có thể là ngưng làm việc lúc đó. Nhưng mà cái những cái lúc mà em gái bạn đeo tai nghe á thì, ờ, bạn lại làm việc. Thì, ờ, hai người có thể là trao đổi cái thời gian cho nó linh hoạt, ừm, không nên giống như là, không có bị là chồng chéo cái cái công việc lên nhau á. Thì khi mà em gái của bạn bật loa ngoài á, thì, à, lúc đó thì bạn, ờ, giống như là, có thể là sắp xếp cái lịch mình dời lại một tí, thì khi em gái bạn, giống như, tắt cái đó rồi á, thì lúc đó bạn hãy làm việc. Thì như vậy á, nó sẽ hạn chế được tiếng ồn đó.
<chuckles> Ừ, ô kê. Thấy căng quá. Ờ. Ừm. Ờ ha. À. À! Ý của bạn Ừm, ý của bạn tức là mình trao đổi với em gái mình trước á hả? Để bàn ra cái lịch ví dụ như là mở loa từ khung giờ nào, khung giờ nào, rồi mình cần yên tĩnh từ khung giờ nào, khung giờ nào để hai người phối hợp với nhau á hả?
Ưm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, tại vì, à, lúc nãy bạn có nói là em gái của bạn là có thể là đeo tai nghe mà, nhưng mà không có đeo được liên tục, thì mình có thể là, ừm, thay đổi được cái thời gian đeo tai nghe mà.
Ờ, cũng được á. Ừm. Ừm, đúng. Đúng. Ờ ha, mình thì cũng chưa nghĩ tới cái việc mà bàn bạc, ờ, với nó cái khung giờ đâu, bàn cái khung giờ như vậy thì cũng có thể là là nó cũng cải thiện được phần nào đó. Nhưng mà, ờ, mình trước giờ là mình cứ để tự nhiên à, lúc nào nó ồn cái mình ngưng, mình ngưng nhưng mà lúc đó đang cái guồng làm việc của mình hoặc mình đang bận cái gì đó cái mình thấy khó chịu. Mà thôi để mình nói chuyện với nó coi sao, để xíu mình nói chuyện với nó luôn nha!
Ừm. Ừm. Ô kê, ừm, bạn có thể là sử dụng cách khác nữa là, giống như là, cái công việc của bạn mà cần cái sự yên tĩnh á, thì bạn có thể là sử dụng cái tai nghe chống ồn nè. Tức là khi bạn đeo tai nghe vào á, thì bạn, giống như là, hạn chế nghe những cái âm thanh xung quanh, và bạn chỉ nghe, giống như là, những cái âm thanh phát ra từ cái tai nghe đó thôi. Thì như vậy nó sẽ hạn chế được cái cái biến ồn xung quanh làm bạn mất tập trung đó.
Ừm. Ừm. Tai nghe chống ồn. Ờ. Ừm, mình hiểu. Ờ. Ờ, cái này cũng nó hiệu quả về mặt kinh tế hơn, mình chỉ có việc mua cái tai nghe chống ồn thôi, đỡ hơn là v là dán cái miếng xốp quanh phòng nè. Ờ, cái này được để mình nghiên cứu coi cái tai nghe nào chống ồn để mình mua cái này cũng được, được á. Ô kê.
Ừm, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, cái cách này á, thì nó nó khá đơn giản và nó nhanh nữa. Nhưng mà ngoài ra á thì, giống như là, bạn nói á là không có với khi mà mà có người qua lại á thì làm bạn, ơ, mất tập trung không có làm việc được. Nhưng mà có những cái, ơ, quán cà phê á thì họ sẽ có những cái phòng kín cho bạn làm việc luôn, tức là họ ừm, đúng rồi, họ sẽ giống như là, ừm, dán những cái, ơ, cái tờ giấy lên tường á. Tức là cái phòng để làm việc, thì ở nơi đó thì họ sẽ rất là hạn chế tiếng ồn, và những cái người vào đó thì đa phần là họ chỉ đọc sách thôi, ừm, hoặc là nói chuyện rất là nhỏ. Thì khi đó mà bạn muốn á, làm việc yên tĩnh thì bạn có thể là chọn những cái quán cà phê như vậy. Ừm.
Ừm, thì nhanh đó. Ừm, đúng đó. Có luôn á hả? Ừm. Ừm. Đúng. Nhưng mà Nhưng mà những cái quán cà phê như vậy thì nó có đắt tiền hông bạn? Ví dụ như ngồi nhiều giờ á, ngồi 4-5 tiếng, thậm chí 7-8 tiếng luôn á thì á hả, mình có phải order nước đồ ăn ở đó nhiều hông? Tại mấy cái quán cà phê á, nhiều khi nó yên tĩnh vậy chứ nó charge tiền mấy cái dịch vụ khác á, mấy cái đồ ăn uống đắt lắm!
Ừm. Ừm. Thường á thì, à, cái giá nước ở những cái phòng mà yên tĩnh như vậy á, thì nó nó chỉ, ơ, hơn cái, ơ, giá nước bình thường một tí xíu thôi bạn, nó không quá đắt đâu, và họ cũng, ơ, không có yêu cầu mình là phải, a, trả thêm cái tiền mà, à, do mình ngồi quá lâu đâu. Ừm, ờm. Còn những cái, a, cái, a, quán cà phê mà mọ làm cái dịch vụ riêng luôn á, tức là họ sẽ có những phòng yên tĩnh cho bạn luôn á, thì lúc đó thì họ sẽ, giống như là, tính giờ nha. Và, ừm, 1 cái ly nước của bạn uống đó, thì có thể là họ chỉ cho bạn ngồi 2 tiếng thôi. Thì những cái quán như vậy á thì cái phí nó hơi cao hơn tí, nhưng mà cũng không quá nhiều đâu. Khi mà bạn, giống như là, muốn là làm cái công việc mà nó yên tĩnh á, thì, à, cái thu nhập của bạn là chắc chắn là sẽ, giống như là, bù đắp được những cái khoản đó, ừm.
Ừm. Hơn một xíu thôi hả? Ừm. Ờ. Làm dịch vụ riêng. Ừm, tính giờ ngồi. Ờ. Ừm. Ờ ha! Nói chung á là bạn phải đầu tư nước ô kê, phải đầu tư nước để có cái không gian làm việc nè, cũng được, ờ, cái cách này cũng được. Mình chưa thử đi ra ngoài vô những cái chỗ đó bao giờ hết đó bạn, thường là thấy một là quán cà phê, hai là ở nhà thôi à, mà thôi để mình thử tìm hiểu thử coi làm sao, coi thử là gần khu vực của mình á thì có chỗ nào hông, để mình, ờ, ờ, làm như bạn nè, thử nhiều cách coi cách nào hiệu quả nhất thì mình làm ha.
Nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng tới công việc của bạn. Ừm, đúng rồi. Ờ. OK bạn. Nhưng mà bạn ơi, ờ, nếu mà bạn, ơ, muốn là như tiết kiệm chi phí hơn á, thì bạn hãy thử những cái cái nơi mà nó có không gian yên tĩnh hơn, giống như là, thư viện nè, à, thư viện mà có những cái, ơ, thư viện nó rất là lớn, họ có những cái không gian để cho những cái người đọc sách họ ở ở riêng á bạn, tức là cái khoảng cách ừm, đúng rồi, cái khoảng cách giữa, a, những cái bàn đọc sách, a, nó khá là xa đó, thì khi đó, a, thì bạn có cái không gian yên tĩnh để bạn làm việc mà, giống như là, không có bị người khác làm phiền đó. Thì, à, bạn có thể là tìm những cái thư viện như vậy á, thì bạn làm việc ở trong đó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn nè, ừm, thì bạn thấy có được hông?
Ừm. Ừm. Thư viện. Ừm. Có luôn á hả? Mình đâu có biết. Ừm. Cũng được đó ha! Ô kê. Được, mình phải á xem lại thử coi á là cái thư viện nào miễn phí á chứ. Bạn có biết chỗ nào hông, bạn chỉ cho mình đi.
Thường á thì, à, những cái thư thư thư viện lớn á thì, à, tập trung ở những cái thành phố lớn nè và những cái nơi mà gần trường học á bạn, thì bạn, ơ
Ừm. Gần trường học là có thư viện á hả? Ừm, Thư viện thư viện đó gọi là thư viện gì ta? Ví dụ như bây giờ mình đi tìm hiểu thì mình sẽ điền vào thư viện công cộng hả?
Ừm, đúng rồi. À, cái, a, có nhiều cái, ơm, giống như là, họ sẽ đặt tên khác nhau á bạn, ừm, họ có thể là ghi là thư viện tỉnh nè, hoặc là họ chỉ ghi chữ thư viện thôi. Thì bạn thấy cái cái không gian ở đó thì bạn có thể là vô kiểm tra thử xem và cái môi trường nó có phù hợp hông, tại vì đa phần á là người ta đọc sách á thì, à, người ta sẽ ít có khi lên tiếng lắm. À, nếu mà có lên tiếng nói chuyện á, thì họ nói rất là nhỏ thôi, để ít bị ít ảnh hưởng tới người khác đó, ảnh hưởng người khác. Thì thì, à, những cái thư viện nó cũng khá là nhiều đó bạn ơi.
Ờ. Ừm. Ừm, kê. À, ô kê. Mình hiểu. Ô kê, là được đó, mấy cái ý tưởng này cũng hay á. Ờ, nói chung là cũng có nhiều cách ha, để, a, giảm tiếng ồn, để mình tập trung làm việc hơn ha. Để bây giờ mình đi nghiên cứu một vài chỗ với lại là, ừm, tìm mua cái tai nghe chống ồn coi làm sao. Cảm ơn những cái lời khuyên rất là hữu ích của bạn nha. Hy vọng là sắp tới mình sẽ tập trung được nhiều hơn khi mà làm việc ở nhà nè, mà cũng phần nào đỡ phải, a, gọi là, gây nhiều sự xáo trộn cho em gái mình nữa.
Ừm. Ừm, ô kê, hôm nay mình cũng rất vui là được chia sẻ với bạn nha. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều, chào bạn nha.
Ô kê nè, để mình áp dụng coi làm sao, có gì mình báo cho bạn biết. Bye bye bạn nè.